Oye, cuéntame, ¿cómo descubres música nueva hoy en día? ¿Y cuál es el camino más habitual para encontrar música nueva?, como por tus amigos, redes sociales, la radio, o que la escuchas en algún lado.
Mira, yo creo que hoy en día la manera en la que descubro música nueva sería cuando voy al cine y veo películas, o luego ya ves que te dan como pequeños cortos con canciones, ahí de repente, hay alguna que otra canción que me llama mucho la atención, y que no había escuchado nunca. Quizá, también con amigos cuando, pues, estás, este, escuchando música en aleatorio con ellos, y de repente, escogen ellos una canción que no conocías, y en redes sociales, creo que también. Sobre todo en TikTok cuando tú estás como navegando y viendo videos, de repente, como que te encuentras una canción que no habías escuchado, o quizá también has este, reencuentras una canción que no habías escuchado en mucho tiempo, y pues, también es como descubrirla nuevamente, no sé.
Okey. Sí. ¿Y cómo te sientes cuando escuchas alguna canción que tenías tanto tiempo sin escuchar?
La verdad, lo primero que que me llega como el sentimiento, sería de impresión y como de melancolía, porque creo que esas canciones o algunas, este, me me traen como también muchos recuerdos, entonces, este, es bonito volver a recordar, y es bonito como como saber que existía esa canción, y volverla a de redescubrir.
Sí. ¿Como que te transportan a cuando fue antes del momento que estabas viviendo o sintiendo en ese momento?
Ajá, sí, o o te transporta a un recuerdo de tu niñez o o de algún, este, de alguna situación en específico y no sé, es es padre, ¿no? O se hace triste o feliz el recuerdo, creo que que al final es algo bonito porque es parte de tu experiencia.
Qué bonito. Oye, ¿y qué papel juegan las apps, como tipo Spotify o YouTube o como me cuentas en TikTok que viste los descubrimientos y encontraste la canción?
Pues mira, eh, por lo general uso mucho Spotify, YouTube y TikTok. Entonces, con las 3 me apoyo bastante cuando quiero encontrar una canción nueva o que si de repente me sale una canción que no había escuchado en mucho tiempo. Sobre todo la que más utilizo es Spotify, que es con la que, eh, pues, me conecto al carro y estoy este, pues mientras manejo pongo alguna playlist o lo que también hago para descubrir canciones nuevas sería poner una canción que me guste mucho y poner la radio de esa canción. Y ya con eso me pone como varias canciones que son como del estilo y, pues, la verdad es que lo disfruto bastante. En el caso de YouTube, la verdad es que escojo una canción y ya solito YouTube te da tus recomen sus recomendaciones y también
Okey. Ay, sí eran grandes.
tiene buen tino, la verdad es que sí he encontrado muchas canciones nuevas que digo sí, tú no ¿a ti te ha pasado también?
¿Sí te han gustado muchas? Pues yo, por ejemplo, cuando veo YouTube, eh, veo la lista aleatoria y entonces veo que al muchas son similares, así como me comentas, y la verdad es que es muy bueno, sí.
Sí, claro. Sí, y te digo, y en TikTok, pues viendo videos, este, pues siempre sale una que otra canción que que la verdad es que es muy buena, o o que, como te decía hace un rato, es es de esas viejitas, pero que que se mantienen vivas, y la verdad es que se agradece, porque son canciones muy bonitas.
Y más cuando ya por ejemplo en le el tema de la actualidad, qué canciones tan diversas y tan diferentes cuando escuchas los temas de antes que tenían buena letra, buen contenido. Sí varía mucho.
Sí, claro, sobre todo eso, ¿no?, que antes las letras, a lo mejor, se sentían un poquito más profundas, como más, ¿cómo podría decirlo?, am, las sentías más personales, y la verdad es que también la la melodía que acompañaba la letra era muy bonita.
Sí. ¿Y qué tipo de canciones te gusta más o ma o el género? En general.
Para serte sincero yo disfruto de todos los géneros. No no me siento tan encasillado en algún género en especial, la verdad es que disfruto baladas, rock, este, hip hop, reguetón, de todo. La verdad es que no hasta el momento no le he hecho el feo a ningún género musical. Y, pues, de todo siempre hay algo algo po nuevo por descubrir y que que la verdad es que se disfruta bastante.
Ay, qué bueno. O sea que en tu día a día puedes escuchar, por ejemplo, en la mañana hip hop o en la tarde puedes escuchar reguetón o rock. ¿Y estarías bien con eso?
Sí, sí, por supuesto. También, este, por ejemplo, en días lluviosos, me gusta mucho escuchar como rock ochentero o no sé, este manejando también, o me gusta también poner muchos ritmos latinos. Cuando hago quehacer, por ejemplo, es me pongo mis mis aleatorias y y es como el el punch para poder, este, pues, terminar más rápido.
Ay, sí. Sí. Y cumbias y salsa, y todo eso para que te motiven más en lo que agarras el trapeador y la escoba. <chuckles>
Ajá. Ajá, y a y agarras 2 parejas, y ya con eso se arma todo.
Sí. Con eso las traes de lado a lado bailando y haciendo el quehacer.
Así es. Sí, también las de las de señoras dolidas, tipo Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, y eso, también como que para manchas más difíciles, esas son mi mis descubrimientos. Uh, mm, la mejor canción.
O, "La gata bajo la lluvia" y todos esos. Para manchas más difíciles en lo que estás cantando, de señora dolida, le estás dando a la mancha.
Así es, sí. Se borra con si no se borra con el jabón, se borra con mis lágrimas.
Ya, ay, qué bueno. Oye, ¿y has sentido que el algoritmo te encasillan, por el o por el contrario, o sea, o te mandan a diferentes tipos de géneros, o te han bier te han abierto como estas puertas inesperadas que decías: <inhales> "Esta canción no me la esperaba en este género"?
La verdad es que, mm, siento que es como muy muy diverso, o sea, creo que hay días en las que el el algoritmo sí me pone como ciertas canciones que ya había escuchado en otros momentos dentro del mismo algoritmo, y hay otras ocasiones en las que que de plano sí son canciones muy nuevas y que son descubrimientos para mí. O sea, que realmente digo: "Ah, esta nunca la había escuchado, la voy a agregar". O este, no sé, mm, de repente hasta la misma canción que me pone el algoritmo, me cambia el el el modo en el que me sentía en ese momento. Por el ritmo, por la letra, por lo que sea, y como que me dan ganas de escuchar más sobre esas ese, mm, ese género musical.
Sí. O sea, que te ha pasado, por ejemplo, algún día que estabas un poco nostálgico o triste y de repente sale una canción feliz, no la ¿no le pones como next o te quedas con esa canción, y sigues escuchando ese género?
Lo hago cuando me atrapa mucho la la melodía, si la melodía de verdad me a me atrapa, pues digo: "Ay pues, a ver, vamos a escucharla", no pasa nada, no es como que que esté en mi momento más triste del de la vida y solo necesito alimentarlo con canciones tristes. Entonces, este, si si de plano, pues, me gusta mucho, a veces soy muy muy dado a querer como r escucharla en repetidas ocasiones, y o aprendérmela, entonces, pues, también como que, el escucharlo muchas veces, pues, te cambia la el ritmo que traes por dentro y como que también te te hace verte como un poquito más a lo mejor, positivo si es que estaba pasando algo, o o más decidido, quizá.
Okey. Sí. Qué bueno, o sea, que también te motivan, por ejemplo, de depende de tu estado de ánimo, o sea, las canciones que tú pones.
Sí, definitivamente, o sea, por ejemplo, en el ejercicio, me tengo como mis 3, 4 canciones que son como para para dar el último el último golpe para para terminar mis rutinas o así y, este, ya sé qué canciones me motivan a a sí terminarla, porque, no sé si si tú también lo has vivido de que, de repente, se siente uno como que ya está muy cansado, y dice: "Ya hice lo suficiente, quizá no hasta donde era mi meta, pero ya estoy bien con eso". Y estas canciones son las que me dicen: "No, pues, ya te estás estás más para allá que para acá, entonces, dale, termínalo".
Ya termina la rutina y esa canción te da el empujón que necesitabas.
Es correcto.
Sí. Qué bueno. Y, entonces, por ejemplo, cuando estás en el gimnasio y es una rutina muy larga, ¿qué canciones más pones? ¿Como electrónica, como hip hop o rock, o qué es lo que más te motiva?
Uy, creo que tengo como una dualidad ahí, porque, te pueden ser, como dices, electrónica o rock, pero también pueden ser salsas y canciones de señora dolida.
¿En serio? ¿Esas te motivan?
Sí. Sí, re re de repente, no sé, o sea, creo que también depende de la canción. Si es muy triste
A ver, cuéntame. Sí.
mm, no sé, por ejemplo, una que se me viene a la mente ahorita es la de "Él me mintió".
Ah, sí. Muy buena.
Ya de que entonces, cuando estás ahí terminando tus press de banca y, eh, cantándola internamente
Sí.
este, ya ahí como que es mi punch. Y de rock, quizás, serían como, no sé, "Hold the line" de Toto o o "Run", eh, "Maniac", que ya son como para l cuando ya estoy en la caminadora, que estoy terminando la parte del cardio, y ahí es cuando cuando es el momento. Y, la verdad, te digo, también en el gimnasio, ahorita que lo que lo menciono, también, de repente, encuentras muchas canciones nuevas. La verdad es que sí me ha tocado descubrir muchas canciones en tiendas departamentales, en en gimnasios, y y sí, de repente, te encuentras una que otra joyita que que se vuelve parte de tu playlist.
Ajá. Sí. Sí, que buenas, aparte mira, cuando sales también, por ejemplo, con tus amigos o que vas a nuevos lugares, o sea, diferentes a los que vas seguido, también yo creo que ponen muchas canciones nuevas que no conocías, y hasta pueden cambiar tú o agregar, eh, música a tu playlist y todo esto.
Ujú. Sí, justo la verdad es que sí hay hay de todo, y la verdad es que disfruto mucho conocer y descubrir canciones nuevas todos los días, o o seguido, porque a veces, pues, creo que hay momentos en los que como que te quedas encasilladas en ciertas canciones, y hasta que no encuentras ese nuevo descubrimiento es que que como que te cambia el el como la la playlist que tenías, este, como diaria en ese sentido, y ya agregas esas canciones nuevas que descubriste.
Sí. No, hasta nuevos géneros que tal vez no te gustaban antes, y luego los escuchas y dices: "Ay mira qué bueno este género, ¿por qué no lo había puesto?", o o hasta te gustan nuevas de de rancheras, o no sé otro tipo de música.
Ajá, o porque no me gustaba antes. Ah, sí claro, de hecho, sí, o sea, creo que también sí pasa eso de que, antes le hacías el fuchi y ahorita dices: "Oye, pero es que son unas canciones increíbles, ¿por qué no me gustaban antes?", pero, creo que también tiene mucho que ver
Sí, y la música bien profunda también, ¿no?, la letra.
Sí, y es a lo que iba, o sea, creo que tiene mucho que ver también, con el contexto en el que estemos, ¿no?, porque, quizá como niño, pues, es muy distinto el cómo disfrutas ciertas canciones, o melodías, a ahorita como adulto, a lo mejor con las experiencias, o las situaciones que has vivido. O sea, no es lo mismo limpiar siendo niño algo con una canción de señora dolida, que ahorita ya como como alguien grande, que que ha vivido, y que dice: "Ah, no sí la letra está profunda".
Sí. Fuerte. Fuerte para quitar la mancha, sí.
Así es.
Oye, ¿y qué consejo práctico le darías a alguien?, o sea, por ejemplo, un amigo tuyo que quiere ampliar su paladar musical, pero siempre está encasillado como una en lo mismo, no quiere cambiar de género, le gusta su misma playlist, si tú pones otra canción no le gusta, la quita, ¿qué harías?
Mm, yo creo que sí se dé la oportunidad de recibir consejos y que algún día se anime a a hacerlos aleatorios en en YouTube o en Spotify con con inteligencia artificial. Siento que la verdad, a veces, uno <clears throat> por mantener el personaje se encasilla en en ciertas situaciones. Pero pero darle la oportunidad a nuevos ritmos, a nuevos géneros musicales, a nuevas letras, la verdad sí te abre el panorama muchísimo y y y ha y hasta te hace ver la vida de uno de una manera distinta, no sé. Siento que que el ser cuadrado en cualquier cosa te te genera como muchos conflictos con los demás, porque no no puedes aceptar cosas que son diferentes a lo que es tu creencia en ese momento. Entonces, la verdad es que sí le diría que que acepte, o sea, que que se dé la oportunidad, y creo que la mejor manera es haciéndolo tanto con amigos, en espacios con gente que sea de tu entera confianza, como en espacios este propios, o sea, en tu cuarto decir: "Le voy a dar oportunidad a 2 canciones y voy a ver qué tal, qué opino", este, no desde el, ¿cómo decirlo?, como desde el rechazo, sino desde con la la apertura a querer conocer y darle la oportunidad a cosas nuevas. Porque siento que muchos por por decirlo de que: "Soy m soy metalero y no quiero escuchar música nueva, no quiero descubrir nuevos géneros porque mi vida y mi manera de ser y mi estilo de, es esto".
Cierto. Sí. Qué bueno.
Y yo he conocido gente que que era así, y de repente ya los ves bailando, no sé, cumbias, o salsas, y pues dices: "Es que te estabas perdiendo de muchas cosas por por encasillarte".
Sí. Qué padre, oye, eso esta padre, ¿eh?
Sí, sí. Y sí me ha tocado ver amigos que antes era que que tenían sus bandas de rock, y decían: "No, ¿yo qué voy a estar escuchando ritmos latinos o canciones de señora dolida?". Y ahora, es de que estamos en alguna fiesta, o algo y canciones de señora dolida para cantar. Este
Ajá. Y ya se levantan a bailar y todo, entonces. Guau, eso está increíble.
Así es. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, es sí, y es bastante genial, pues, porque ves que que tuvieron este proceso y descubrieron a su manera, música nueva y música que ahora los complementa y los hace ser, quienes ahora son. Porque a lo mejor antes, no se permitían como este gusto de bailar, o de o de expresarse de otra manera, y, eh, al al aceptar, y encontrar como estos nuevos géneros, fue que ya se este, más, mm, fluidos, por decirlo de alguna manera. Más versátile
Sí. Qué bonito. No, más versátil, justamente. Y es que, por ejemplo lo que dices, o sea, que en antes ellos eran o metaleros, o rockeros, pero que descubrieron este nuevo género, o sea, ya son más abiertos, y hasta pueden conocer más gente, ya pueden divertirse de otras maneras, ya pueden ir contigo a un club, o un salón a bailar. Qué padre está eso.
Sí, claro. Y la verdad es que, hasta dentro de sus mismos gustos musicales, pues descubren que, a lo mejor, hay letras que o canciones que habían sido, covers de alguna banda, o que ello hasta ellos mismos dicen: "Ah mira, pues esta queda chido en en este género", por decirlo de alguna manera. Y pues, dices: "Pues, es que es es eso", o sea, el encasillarte no te permite a lo mejor tomar esta perspectiva, y descubrir todo lo que lo que te te escondía el el solo mantenerte en un simple género. Entonces, sí, siempre sí les digo: "Date unos segundos para descubrir, para para conocer, para para disfrutar de estas canciones", que aunque sé que son distintas, y a veces es muy difícil para para todos, este, como querer aceptar, o cambiar ciertas cosas que ya están predefinidas por ti. La verdad es que, descubrirlo sí te sí te va a generar una satisfacción enorme porque, pues, te digo, ya ya convives, y ya ya tienes como experiencias nuevas dentro de un mismo ámbito con tus amigos, pero con una perspectiva nueva.
Sí. Cierto. Qué bonito. Y fíjate que sí es cierto, o sea, me da mucho gusto que hayas encontrado, y también jalado a tus amigos a, pues, a que conocieran nueva música, otro tipo de género, y que les gustó más que nada. Oye, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro canal. Te lo agradezco bastante.
No es nada. Disfruté mucho de esta charla contigo, y espero que tengamos la oportunidad más adelante de volverlo a repetir. Es muy divertido y te lo agradezco mucho.